Hello po. Magandang hapon.
Magandang hapon din sa'yo. Kamusta?
Opo. Ah, ho, okey lang naman po. Ikaw po ba?
Ah, eto ma mabuti naman ako't masaya naman ang aking araw. Ikaw ba, masaya bang araw mo?
Ah. Masaya naman po. Ah, 'tsaka ano, eh, ah, wala din namang problema na naranasan ngayon. Oh.
Ayan. Maganda 'yan. Ah, siyempre talaga 'no, kailangan lang talaga nating maging positibo sa araw-araw nating buhay.
Oo. Yes. Opo. Po.
Kasi nakakatulong din 'yon sa kalusugan natin, ano?
Tama. Tama, po.
So para sa'yo, ano ba 'yung pinaka epektibong paraan para masimulan ang healthy lifestyle?
Ako siguro sa tingin ko 'yung pinaka unang-una ko talagang pinaka epektibo talagang paraan na, ah, para masimulan mismo 'yung healthy lifestyle, eh, unang-una, eh, gusto ko talagang magtakda mismo ng mga kumbaga, ah, mag-set ng layunin.
Mm. Ayan. Tulad ng?
Na kung ah, for example, eh, kung gusto ko talagang pumayat, ah, gusto ko talagang for example, ah, 10 kilos o 5 kilos na magbabawas sa loob ng isang buwan, mga gano'n, so gagawa ako ng goals talaga na 'yung mismong, ah, siyempre, ah, attainable na goals na para ma-achieve. 'Tsaka maging inspirasyon din talaga. Ah, 'tsaka si
Ay, wow. Saya naman niyan. Mm. Tama, 'yan. Ayan, maganda 'yan. Mhm.
siguro sa tingin ko din, eh, sa paraan ng, ah, pinaka epektibo ding paraan, eh, 'yung mismong, ah, magbawas o mag ah, mag-plan ng diet meals kumbaga.
Ayun. <chuckles> Ma ma talagang normal lang talaga 'yan sa isang tao na nagbabawas sila o kaya nagdaragdag. Ako naman kabaliktaran, gustong-gusto kong mag-gain ng ano, ng weight. Oo, kasi feeling ko parang feeling ko lang ha, parang feeling ko 'yong parang feeling ko pa payat ako gano'n. Pero gusto kong mag-gain talaga ng weight, kasi, um, gusto kong ano, gusto kong maging malusog talaga 'yung pangangatawan ko. Pero kahit ganito naman 'yung katawan ko kahit, ah, slender, ah, masigla naman at saka malusog 'yung katawan ko kasi kumakain ako ng mga healthy food. 'Yung mga vegetable gano'n, isda and prutas. So ayun, dinadaan ko talaga sa mga masustansyang pagkain para magkaroon ako ng healthy lifestyle and idagdag pa diyan, oo idagdag pa diyan 'yung pag-ehersisyo ko. So yun nag-a nag-eher nag-eexercise ako, nagzu-zumba dance, naglakad-lakad, stretching gano'n. <chuckles> Yun 'yung mga ano bagay na ginagawa ko.
Oo. Oo. Oo. Ah. Whoa. Bakit, bakit po? Oo. Hmm, oo. Wow, oh. Wow, oo. Ga Oo. Wow. Oo. Maganda, maganda. Wow. Ah. Oo. Sana all, eh. Sana all na lang talaga. Kasi may mga time ka talaga sa mga ganyang bagay. Ako kasi, wala talaga, eh. Wala talaga kasi, eh, me eh, oo. Minsan nag-e-ehersisyo din naman, pero dito lang sa mismong bahay, sa loob lang ng bahay.
Oo. Wala kang oras na gawin 'yon?
Tsaka yung mga kumbaga, eh, calisthenics lang kumbaga, gano'n. Eh, yung time na mag ma maggi-gym, eh, wala talaga. Tsaka yung mag, ah, kagaya ng Zumba tsaka may maglalakad.
Hmm, gano'n. Oo, mm.
Wala talaga, eh, walang time. So, eh, mahirap mahirap talaga sa ano ko, sa part ko. Pero okey lang din naman kasi may mga may calisthenics din naman na ginagawa.
Oo. Ayan. At importante meron ka ring ginagawa 'no, kahit ano man 'yan.
Oo. Oo, oo.
Pero ay, alam mo ba nam yung ano mo minsan, yung pinakamahirap gawin 'pag gusto kong magsimula ng healthy lifestyle? Minsan yung ano, pagkain. Kasi, um, minsan kasi natatakam ako sa mga ano din, mga junk food, 'di ba? Katulad ng mga pagkain sa restaurant or sa mga, katulad ng McDo man 'yan or Jollibee man 'yan or anumang uri ng ano, food, ah, um, restaurant. So ano, minsan nakakatukso ding kumain ng mga junk food. Pero ano
Oo. Oo, tama. Oo. Tama, tama. Hindi talaga naiiwasan.
Mm, nakakatikim din talaga ako ng junk food. Ikaw ba?
Oo. Ako, ganiyan din ako, eh, pagdating sa disiplina sa pagkain. Sobrang hirap talaga, kasi minsan kapag nasa isip mo, eh, gusto mo nang magkontrol sa pagkain mo. Eh, do'n pa mismo yung ano, yung kumbaga tinutukukan ng tadhana na may ma may makita kang pagkain na sobrang sarap at saka kini-crave mo talaga. So, hindi mo maiiwasang kainin, 'di ba? Tsaka
Mm. Oo, oo. Oo, tama. Oo nga, eh. Nakaka-ano talaga minsan, 'pag nagki-crave ka talaga, nawawala yung die yung healthy diet mo, eh. <chuckles>
Oo. Oo, oo. Tsaka yung kumbaga, eh, yung problema din kasi yung pag ah, 'pag yun disiplina, kumbaga yung consistency na supposedly, eh, dapat, ah, maging magkakaroon ka ng healthy lifestyle, pero hindi mo talaga masunod-sunod. Kasi nga to ah, oo.
Ay, tama ka diyan. Mm, mm. Tama. Oo, yung consistency talaga yung pro ah, problem minsan.
Oo, tsaka siyempre, ah, sa tingin ko din, yung mga pinakamahirap na gawin, eh, na pagsisimula, eh, yung talagang kagaya ko, eh, yung paglalaan talaga ng oras. Kasi wala talaga, wala talagang time, gano'n.
Ayun. Sabagay talaga, kung wala ka talagang time ano, mahihirapan ka talaga. Pero ako naman may, ah, may schedule naman ako, bawat gagawin, ayan naka-schedule naman. O may o may oras ka para mag gumawa ng assignment sa school, may oras ka para magtrabaho, may oras ka para mag-unwind, gano'n. At gumawa sa mga mag-gardening o kaya maglinis or 'yon sa lahat ng mga bagay na gagawin, naka-schedule sa akin. Kaya naman hindi na ako nahirapan. Pero pagdating kasi sa pagkain, natutukso din ko akong kumain ng mga junk food. Eh, di ba madalas kinakain ko yung mga vegetable, mga prutas gano'n, mga fish, and ano din konting, ah, karne ng baboy, gano'n. Pero 'pag nakakita talaga ako ng junk food, talagang natutukso ako. Pero ayon, um, kinokontrol ko na lang yung sarili ko para hindi ano, hindi madalas yung pagkain ng junk food. Although, nakakain naman ako, pero hindi nga lang madalas, 'di ba?
Oo. Oo, wow. Oo. Oo. Oo, oo. Mm. Wow. Oo. O, oo. Wow, pero at least 'di ba, eh, ah, may paminsan-minsan din talagang tinatawag na kung baga ay cheat day, gano'n. So, o, oo, kasi kailangan din talaga 'yon kasi lalong-lalo na kung sobrang nakaka-tempt talaga yung mga sa mga pagkain sa surroundings mo, 'di ba? Kailangang kailangan mo talaga. Pero ito ba, um, sa iyong karanasan, alin ang mas nakakabawas ng stress? Ehersisyo o pagbabago sa pagkain?
Oo, tama. <chuckles> May ganun talaga. Totoo 'yan. Ah, para sa akin yung ano, nakakabawas talaga ng stress yung ehersisyo. Oo, kasi siyempre 'di ba, kapag nag-e-ex nag-exercise ka talaga, um, nagfa-function ng mabu nang maayos yung ano, eh, internal organs mo, pati na rin yung mga muscles mo, yung mental alertness, 'di ba? So, lahat ng aspeto ng ng pagkatao mo, um, na-e-enhance talaga 'yan, nagbabago siya at napapa napapaganda nito yung takbo ng ano, ng kaisipan mo, gano'n. Mental na kaisipan, pisikal na kai na kalusugan. Talagang lumalakas ka kapag madalas ka na mag-ehersisyo. So, nawawala yung mga negatibong kaisipan, kaya naman nawawala yung stress sa buhay. Although, nakakatulong din yung pagbabago sa pagkain, pero mas yung ano, yung nakakabawas talaga yung ehersisyo para sa akin. Ikaw ba?
Mm, oo. Tama, oo. Oo. Oo. Oh, oo. Oo. Mm, oo. Tama, tama. Ako, ga sang-ayon din ako sa mga sinasabi mo tsa kasi iba din talaga 'pag nakag ehersisyo ka. Kasi siyempre hindi lang katawan yung, ah, ginagamit mo kundi yung mismong mental health mo na kumbaga, eh, naka-set yung isip, pag-iisip mo sa ganitong routine na tsaka, eh, sa pag-e-ehersisyo, talaga, eh, ano, eh, parang kumbaga, eh, ah, may may kumbaga napapalayo ka talaga sa distraction na sa mga iniisip mong, for example, eh, 'pag, ah, is stress sa pagkain o stress sa mga problema, eh, the way na pag-e-ehersisyo, eh, kumbaga, eh, temporarily. At least nawawala yung stress, 'di ba? Tsaka, sa tingin ko din, napapansin ko din, kasi ako, ah, sa mga nakaraang taon, eh, nag-e naggi-gym talaga, nag-e-ehersisyo talaga. So, everytime na naggi naggi-gym ako, eh, kumbaga, eh, nafi-feel ko talaga yung, kumbaga may mga happy hormones na kumbaga nagpapagaan ng pakiramdam ko, habang naggi-gym ako. Lalong-lalo na 'pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin, na may na-a-achieve na, 'di ba?
Mm. Tama, tama. Oo, totoo 'yan. Mm, Tama. Mm, totoo 'yang sinabi mo. Mm. Ayun. Oo. Mm, oo. Ayun, masaya ano, 'pag nakikita mo? <chuckles>
Oo. Tsaka siyempre, ah, kapag nag-e-ehersisyo ka, eh, parang may ginagawa kang positibo talaga, mismo sa sarili mo, na eto, ah, ah, maglalagay ako ng disiplina sa sarili ko, in a way na pag-eehersi sa pag-e-ehersisyo, di ba?
Tama, tama 'yan. Totoo 'yan. So, talagang yung self-discipline nade mas lalong nade-develop 'yan, saka yung self-mastery or pagkontrol sa sarili sa mga appetite or yung silakbo ng damdamin, gano'n. Pero para sa'yo, paano mo ba pinapanatili yung motivation kapag nagsimula ka ng bagong healthy habit?
Oo. Oo. Tama, tama. Oo. Ako talaga, eh, pinapanatili ko talaga yung motivation kapag nagsisimula na ako ng healthy habit. Eh, unang-una talaga, eh, tinatanong ko yung sarili ko kung, ah, kung bakit ko ba 'to talaga sinisimulan. Kumbaga may bakit talaga, may mga why na
Mhm. Ayan. So, may layunin ka, may objective.
Oo, oo. Bakit ko ba 'to sinisimulan? So, ganito, para sa ganito, para sa ganito, ganiyan. So, lagi ko siya everytime na, when I feel na parang, um, nawawala ako sa costis consistency or disiplina. Eh, lagi kong naisip kung ano yung mismong rason kung ba't ko 'to ginagawa. Kumbaga, eh, k ah
Tama, tama 'yan. Mm. Oo. Tama. Alam mo nakaka-relate ako sa'yo. <chuckles>
Oo, tsaka siyempre, ah, siyempre tinitingnan ko talaga din yung mismong progress ko. From yung unang-una ko pa talaga na pag-start hanggang sa ngayon kung may changes ba, gano'n. Kasi once na nafi-feel mong may changes, eh, parang nae-excite ka kung ano yung mismong output talaga na na mangyayari sa katawan mo, sa lifestyle mo, 'di ba?
Ayun. Ayan. Ay, totoo 'yan, totoo 'yang sinabi mo. Mm. Totoo 'yang sinabi mo, sang-ayon ako diyan. Ako din, talagang napapanatili ko talaga yung motivation ko kapag, alam ko kung ano talaga yung, ah, motive ko, yung objective ko kung bakit ako, ba bakit ako ginagawa yung healthy habit gano'n. Halimbawa sa akin, gusto kong maging mapanatili ko yung ano, yung pagkakaroon ng malusog na pangangatawan tulad ng pagiging ano, yung tama lang na katawan para hindi ka para naman ano yung mag para maganda yung itsura mo, gano'n. Para maganda tignan, maisuot mo yung mga damit na gusto mong isuot, gano'n. So ayun, may objective talaga. Ganun din yung aking motivation and and kapag meron ngang pagbabago sa katawan ko, yun mas lalo akong nagiging excited na ipagpatuloy pa yung pagkakaroon ng healthy habit.
Oo. Oo. Ah, oo. Oo. Yes. Tama, tama. Oh, wow, wow. Maganda yung mga ano mo, pang-way na pagmo-motivate mo sa sarili mo talaga.
Oo, tulad mo din. Uh-huh.
Eh, oo. O, eh, ito ba, ano ang mga simpleng hakbang na puwede mong gawin ka ng ka ah, puwede gawin ng kahit sino para masimulan ang pagiging mas malusog?
Para sa akin, yung ano, tamang disiplina. So, dapat talaga ano, may disiplina ka sa sarili. Kapag sinabing disiplina, dapat kung ano yung kinomit mo sa sarili mo, dapat tuparin mo. 'Wag mong ano, ah, huwag mong balewalain yung ikinomit mo, 'di ba? And then, pangalawa yung commitment, yung consistency, ayun katulad ng sinabi mo kanina, dapat maging consistent ka sa mga schedule mo, gano'n. So, kung iyan yung ginawa mo, yung halimbawa naglaan ka ng oras para mag-exercise, gano'n. So, dapat talaga consistent, hindi lang isang araw kundi talagang regular na ginagawa mo 'yon, gano'n. And, pagkain ng mga healthy food, so dapat regular mo na ginagawa 'yon, hindi yung once in a blue moon mong ginagawa, hindi 'yon consistent, 'di ba? And, ano pa ano pa nga ba? Ayon, yung parang naiisip ko na hakbang. Ikaw ba, ano ba yung naisip mong simpleng hakbang?
Mhm, oo. Oo. Tama, tama, tama. Oo. Oo. Oo. Oo. Hindi, eh. Oo. Ako, ako sa tingin ko din, ah, ako sang-ayon ako sa mga sinasabi mo. Dagdag ko lang din na, eh, siyempre pagdating din talaga sa mga simpleng hakbang, eh, kumbaga, eh, magsa-start talaga sa, ah, kung ano yung mga mismong routine mo sa pang-araw-araw. For example, eh, pagkagising pagkagising, eh, uminom ka agad ng isang basong tubig, mga gano'ng bagay. Tsaka siyempre, ah, sanayin mo din yung sarili mo na lumabas lang kahit paminsan-minsan na kahit maglakad ka lang, brisk walk lang kumbaga. Tsaka, ah, siyempre, eh, ah, bawas-bawasan din yung pagkain ng mga processed food tsaka mga junk foods, mga gano'ng bagay.
Mm, tama. Ayan, maganda 'yan. Tama 'yan. Uh-huh. Oo. Oo. Totoo 'yan sinabi mo.
Tsaka ano, yung pinakaimportante din talaga yung may sapat ka talagang na tulog.
Ay, tama ka diyan. <chuckles>
Kasi o, mm, 'pag kulang yung tulog mo, parang hindi hindi, eh, synchronize yung katawan mo, eh, na hindi synchronize sa lahat ng bagay na, ah, pagdating sa oo. Tama, oo.
Mm, parang lutang ka palagi. Tsaka parang lumilipad yung kaisipan mo. Kaya ayon, tama, sang-ayon ako sa sinabi mo na ayun, kailangang magkaroon nang sapat na tulog, so at ma kumain ng masustansiyang pagkain, gano'n. Yun, nakakatulong talaga 'yan, lalong-lalo na yung pagkakaroon ng sapat na tulog. Iiwasan talaga magpuyat kasi nakakalutang. Saka nakakapangit din ano, kapag lagi kang puyat. <chuckles>
Oo. Oo, oo. Tama. Tama, oo. Oo. Malaki ding malaki din talaga yung epekto ng pagpupuyat na ah, nakakaapekto din talaga sa katawan tsaka sa pag-iisip din talaga.
Oo, tama. Saka 'yon, maganda rin yung maglakad-lakad kasi ginagawa ko rin 'yan, eh. Naglalakad-lakad sa may tabing-dagat, gano'n. Saka may konting jogging din. Ayun, kumakain ng mga, 'yon masustansiyang pagkain. Yun 'yong mga bagay talaga na ginagawa ko din, tulad mo. So ayun, ang ganda ng paksa natin ano. Salamat sa binahagi mo.
Oo. Wow, mm. Wow. Oo. Wow, oo. Oo. Maraming salamat din sa'yo at ah, ako ay napabilib mo sa mga impormasyong binahagi mo.
Ako din, ang dami kong natutunan sa'yo. Saka nag-enjoy ako dito sa paksa natin. Ah, ngayon nan i narag nadagdagan na naman yung aking kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng healthy lifestyle.
Oo. Oo, ay ako din. Wow, oo. Yes. Wow. Oo ako din at, ah, maraming salamat sa'yo at magandang gabi sa iyo.
Salamat din sa'yo. Magandang gabi. Paalam.
Oo. Paalam, paalam.